そういうことですね。なるほど。なんか、すごく
うん。 うん。
何て言うんでしょうか。 すごく頑張って毎日をエネルギッシュにすごされているのかなっていう風に思いましたけど。なんか、その、お休みの時間とかは逆に取れてたりとするんですか？
<laughs> <laughs> うん。 はい。 うん、ちょこちょこっていう感じ。なんか、まとまってっていうよりも、こう、空き時間っていう感じが多いかな？うん、割と。
うん。 はい。 ああ。 そこについてはどんな風に感じられてますか？
うん。 うん、空き時間はもうほんとに、その空いた時間は、なんか、洗濯したりとか、もうなんか、他の家事
うん。 はい。 うんうん。うーん。
向いたりとか
はい。
になちちゃうことが多いですね、食事の支度とか。うーん。
ああ。なるほど。なんか、こう、何もせずにゆっくりするみたいな時間はありますか？
あ、うん、それもね、あります。でも、そそれは結構夜とかになっちゃって、夜とかだともう YouTube 見たりとかするする時もあるんですけど、やっぱ、夜はちょっとね、外怖いんで。うん、あんまりうん、ちょっとうん、避けたいかなっていうのはあるんですよね。
うん。あります？うん。 はい。 うんうん。 はい。 はい、あ、そうですよね。うん、確かに。 うーん、そういうことですね。あ、時間の使い方って難しいですよね。
うんうん。 はい。 うん、そうなんですよね。
うーん。なんか、もしかしたらすごく、こう、やることがたくさんあって、毎日忙しくされてるのかなって思ったので。はい、なんというか
うん。 はい。
朝ちょっとだけでも外を歩いてみるとか、そういうリラックスじたした時間が取れるといいのかなって個人的には思ったんですけど。
うんうん。 うんうんうん。 うんうんうん。そうなんですよね。やっぱり、こう
はい。
たんていうんだろう、た歩くってただ、こう、体を動かすだけじゃなくって、外歩くことによって、こう、精神的にも、こう、ね、外の緑を見ると、こう脳にもいい刺激があるとか言われてるんで、そういうのも大切に違いないと思ってるんですよね、やっぱり。うん。
うん。 はい。 うんうん、はい。 うんうん。 うん。 うんうん。そうですよね。なんか、その、やっぱり、その、将来の体のことが気になるっていう風におっしゃってたんですけど、ま、ほんとにおっしゃる通りで、何ていうか、こう、今の自分の努力というか、したことがきっとダイレクトに将来出てきますもんね。
うん。 うんうん。 うん。